Ja, wenn's wenn's nur beim Fensterputzen bleiben würde, das wär natürlich einfach, weil grade ich denke, das Fensterputzen, das ist so da das, äh, kleinste Übel. Es sind, glaube ich, eher bei mir so diese alltäglichen Sachen, äh, oder einfach dies diese gan diese wiederkehrenden Sachen. Ähm. Gerade so das Thema Küche wäre etwas, weil wir haben 'ne offene Küche und das ist natürlich etwas, was mich dann bewusst stört, äh, wenn da da immer irgendwas steht oder oder wenn dann halt, ähm und deswegen bin ich dann wirklich jemand, der vielleicht dann zu oft selber einspringt, ohne dann vielleicht auch wirklich mal drauf zu warten, dass die anderen da irgendwie ma aber ich würde es mir einfach sehr gerne wünschen und und suche da irgendwie noch so dieses dieses, ähm, weiß ich nicht, ir ir ir irgendwas Besonderes, äh, wo ich das vielleicht besser rauskitzeln kann, dass das dann einfach das Bewusstsein vielleicht auch geschärft wird von von meinen Mitbewohnern, so nenne ich das jetzt mal liebevoll. <chuckles>
Ja. Voll. Mhm. Das stört dich dann, ne? Ja. Ja, ja, ja, klar. Und dann machst du alles. Ja. Mhm. Ja, ja. Ja, ähm. Ich glaube ich glaube, warum ich jetzt angefangen habe mit so Verhandeln, ist, glaube ich, weil ähm, sorry, da war ich einfach unklar. Ich meinte, ich glaube, das ist das hat halt mehr Erfolg, wenn es sich weniger anfühlt wie 'n Diktat und mehr wie halt 'ne Kompromiss.
Mhm.
Und da gibt's wahrscheinlich einfach Sachen, die auch verhandelbar sind und andere vielleicht nicht. Ähm. Und, ähm ich wi i ich, hm, äh, frage mich halt zum Beispiel jetzt, sich wünschen, dass andere Leute 'ne Wahrnehmung für etwas entwickeln. Ähm Das wollen die ja vielleicht auch einfach nicht. Also, vielleicht ist es denen ja auch nicht einfach also, w weil die Wahrnehmung ist ja sozusagen, dass man dem 'n Wert beimisst.
Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, klar, dass es einem auch wichtig ist oder so, ne? Hm.
Und an sich ist es ja ge aber an sich ist es ja auch okay, wenn einem das nicht wichtig ist. Und trotzdem ist es völlig valide, auf 'nen in Anführungszeichen Mitbewohner zuzugehen und das, äh, dann zu behandeln. Ja, und ich habe ja vielleicht was mitgeben können. Ja, ich hoffe ich habe dir da 'n 'n paar Ansätze mitgeben können. Viel Glück.
Mhm. Ja, ich glaube, wir müssten da wirklich noch mal was tun. <chuckles>